كانوا آآ في الأمطار دي مت م دخلوا جوّه الشقّة و واتغطّوا كده وقعدوا يتفرّجوا بقى على الحاجات ال المطر والحاجات اللي زي كده. ف قارن لك ما بين العيلتين، ف آآ دي برضه كانت يعني حركة حاسِسها حلوة أوي، يعني كان التصوير بتاع المشهد ده وال وال والمقارنة ما بين العيلتين دي، كان كان بصراحة حاجة جميلة جدًا يعني حاسس حسّيت ب ب
أيوه. ثواني ث أنت بتقول لي إن إن المقارنة يعني المشهد جاب حاجتين في نَفْس الوقت. الوضع بتاع الأسرتين في نَفْس الوقت، فالوضع هنا Zero والوضع هنا مثلًا نقدر نقول 100%. ده هل ده أثار حفيظة حد أو أثار يعني غِل وحَسَد حد من الأسرة الفقيرة ده والّا هو كان بس بيبُص لها بناحية إن أنا يعني أنا عاوز أحسّن ظروفي؟ أنا عايز أعرف واقع ال المشهد ده على على أي شخصية ف من شخصيات الأسرة الفقيرة.
آه. بالضبط آه. بالضبط. آآ بالفعل م ال ال الموقف بتاع اللي شقِّته غرقت ده خلّاه غيران، طَب ما أنا ليه ما أبقاش أنا مكان الراجل الغني صاحب الأسرة دي؟ فبالفعل هو راح وكان آآ يعني هم طبعًا شُغلهم مع الأسرة الغنية الصبح، فهُم راحوا الصبح كانوا عايزين يعملوا حفلة عيد ميلاد لبنت الراجل الغني وكده، فقام آآ الراجل كان بيعامله طبعًا يعني هو برضه آآ الراجل غني يعني بيتعامل معاه شوية بإيه، ب تعالي سِنّة يعني آه. بتعالي سِنة آه بتعالي سِنّة بسيطة يعني.
إمم. إمم. بقسوة؟
بس مش لدرجة ال القسوة يعني.
طبعًا دي دي راكمت آه. دي راكمت جوّاه مشاكل نفسيّة.
بس، فدي خلّته آه. آه، آه. فدي خلّيته في لحظة كده عايز يعني أنا أنا زهقت من حياتي، أنا زهقت منّك أنت شخصيًا. قام رايح وإيه و و وخلّص على ال ال ال صاحب ال ال الرجل ال ال الأسرة الغنية. ف آه. آه، آه، آه بالفعل آه.
آه. معقول؟! معقول بجد والله حصل كده؟! يعني هو طَب ك يعني كان في حاجة برضه حصلت فوريّة في لحظتها أثارت غضبه فخَد السِّكِّينة والّا هو بس مُجرّد ما اتعرّض له، آآ فراح واخد السِّكِّينة؟ يعني هو ما شافش مثلًا بيتعرّض لابنه بطريقة وِحشة، بيتعرّض لبنته وكمان بيتعرّض له، فدي يعني كانت إيه، زي ما نقول تراكمت عليه ال المشاكل أو تراكمت عليه أسباب ال ال الغضب، فراح ماسِك السِّكِّينة وطعنه زي ما أنت بتقول لي كده؟ والّا هو مُجرّد بس ات أ اتعرّض له ب بأسلوب وِحش راح طعنه؟